Okay, und hat das dann auch wirklich immer gut funktioniert oder gab's da auch mal Schwierigkeiten?
<chuckles> Natürlich gab's auch Schwierigkeiten. Also, ähm, das hat nämlich mal in das eine Extrem ausgeschlagen, dass man dann irgendwann zu viel gemacht hat. Und auf der anderen Seite natürlich auch mal in das andere Extrem, dass man dann, <sighs> ja, von dieser ganzen Challenge so demotiviert war, dass man dann irgendwie auch nix mehr gemacht hat. Also, äh, es war nicht so, dass das immer perfekt geklappt hat, aber in der Regel war das tatsächlich hilfreich.
Mhm, und wie bist du dann in so schwierigeren Zeiten damit umgegangen? Was was hat dich dann nochmal so richtig motiviert?
Ich glaube, es war in diesen Momenten immer unterschiedlich. Aber im Großen und Ganzen ist es dann einfach mal das Ziel zu ändern. Das hat schon mal stark geholfen. Also, ne, manchmal hat man den Fehler gemacht, dass man die Ziele zu groß gefasst hat im Studium. Und dann hat man halt einfach kleinere Ziele sich gesteckt und das hat schon mal gut funktioniert, äh, dann einfach 'n bisschen weniger zu machen und trotzdem motiviert dranzubleiben.
Hm, ja, das klingt auf jeden Fall alles sehr logisch. Woran genau merkst du denn bei dir, dass du grade irgendwas aufschiebst? Gibt's da irgendwelche Signale oder Situationen?
Hm, tatsächlich, ja. Also, ähm, ich merke das dann, wenn ich anfange, dass ich direkt von Anfang an kein Interesse habe da dran, ähm, oder es gar nicht erst anfange und dann hm, <snorts> ich glaube, das kennen auch ganz viele, alles andere mache, nur nicht das, was ich eigentlich machen soll.
Mhm. Ja, das kennen tatsächlich sehr viele. Gibt's denn da auch irgendwelche Themen, wo du dich vielleicht gar nicht motivieren musst, weil du da sehr gerne für lernst?
Das ist tatsächlich sehr kursabhängig gewesen, ne? Also, ähm, es gab einfach Kurse, wo ich mir dachte: „Boah, okay, das muss ich jetzt irgendwie in mich reinbekommen.“ Und es gab Kurse, die haben mich wirklich interessiert. Und wenn dieses echte Interesse da war, ne, dann, äh, war's deutlich leichter, einfach zu lernen und das eben nicht aufzuschieben.
Mhm. Und wo wo war denn dieses echte Interesse? Was musste es geben, damit wirklich dieses echte Interesse da war?
Hm, also, tatsächlich am häufigsten ich habe ja Wirtschaftsinformatik studiert äh, waren es so die Fächer, die auch sich mit den Themenbereich, äh, gedeckt haben, äh, in denen ich mich auch so entwickeln wollte, so beruflich. Also, dann so das IT-Projektmanagement, alles, was damit so verbunden war, das fand ich super spannend. Ähm, und dann auch, äh, solche Themen wie, äh, die Unternehmensgründung, äh, solche Sachen, die die haben mich gecatcht. Und dann war das viel leichter, dafür zu lernen, weil eigentlich war dann, ähm, dieses äh, diese Pflicht, die war gar nicht da, sondern das war einfach nur dieser Wille. Äh, man wollte es lernen.
Ja. Mhm.